بالضبط، يعني بُصّ آآ، أنا لمّا يبقى عليَّ مسؤوليات كتير وحاجات أنا مش عارفاها وحاجات باحس إن أنا مش قدّها وكده، باطنّشها خالص وأنا كده ما كأني ولا أعرف عنها أي حاجة، <chuckles> فاهم؟ يعني موضوع بالنسبة لي امم إيه م يعني بيكون بابقى يعني بافهمُه أو باحس بالحوار لمّا باكون بامُرّ بيه بالفعل، يعني أنا حاليًا عندي مسؤوليات كتير أوي، عندي امتحانات، عندي بروجيكتات عايزة تتعَمَل وتتسلّم، عندي حاجات كتير أوي، وأنا كُلّ الحاجات دي هربانة منها بحجّة إن أنا مش بانام كويس وتعبانة وقاعدة لوحدي، كُلّ دي حِجَج عامةً، أنا لو ضبَّطت يومي ووقتي، هاعرف أعمل كُلّ حاجة.
آه. آه. آه، يعني ده ده بالنسبة لِك نوع من أنواع الهروب يعني، اللي هو أنتِ بتحاولي آه يعني أ كلميني مثلًا آه، عن العلامات وكده مثلًا الحاجات اللي بتلاحظيها دايمًا.
آه، أنا باهرب من المسؤولية اللي عليَّ، بالضبط، بدل ما الحاجات اللي باحُطّها حِجَج في الهروب؟ إمم.
آه، يعني مثلًا بت بتلاحظي إيه دايمًا إن أنتِ بتبقى عايزة تهربي وكده، أو تبقي مثلًا إيه الإحساس اللي بيدفعِك لدوَّة وكده؟
بُصّ، أنا لمّا باكون يعني باهرب من حاجة عليَّ بابقى يعني عايزة أنام مُعظم الوقت وبانام، وبانام فعلًا مش اللي هو عايزة بقى ومش بانام، لأ بانام عشان خاطر ما ما اتسألش عن المسؤولية دي، بس هي في الآخر بتعُكّ على دماغي عامةً باضطر أعملها، آآ، إيه تاني باعملُه؟ ما باتكلّمش مع حد، بافضل أصيح عن الحاجة دي، وما أعملش فيها حاجة، اللي هو يا جماعة ده أنا عندي 1 2 3 الحقوني، وطَب ماشي، طَب هنلحقك بس يلّا نعمل حاجة مع بعض، ييه طَب بعدين بقى أنا مش فاضية دلوقتي، فاهم؟ إن بافضل أتهرّب، بافضل
إمم. آه. آه، يعني الش الشكوى ديَّة أو ال الكلام ده بي بتحسي اللي هو آه، بي آه أيوه.
ص هو صياح أنا مش باشتكي أنا باصيح فاهم، اللي هو إيه، باحسِّس نفسي إن أنا باعمل حاجة وأنا ما باعملش حاجة غير إن أنا باصيح، باضيّع وقت يعني فاهمني، بَدَل ما أركّز عن المسؤولية أو الحاجة اللي عليَّ مطلوبة أو كده لأ أنا ما باعملهاش، وبَدَل ما أركّز إن أنا يعني أعملها وأشتغل على نفسي وأشتغل على الحاجات دي، لأ باقعد أنام أخرُج أ أضيّع وقت، أسكرول على مثلًا TikTok Instagram لحد ما الوقت يعدّي وأقول خلاص بقى ما هو الوقت عدّى يعني، فاهم، باحس إن أنا مثلًا آآ، خايفة، مش عايزة أواجه، مش عايزة أتحَطّ في الموقف ده، الحاجات دي كُلّها هي
إمم. أيوه. آه، يعني بيبقى مثلًا بيبقى يعني بتحسي مثلًا السبب آه اللي هو ده أنتِ مثلًا خايفة من ضغط يعني أو خايفة مثلًا إن أنتِ تعملي الكلام دوَّة، وما تلحقيش أو مثلًا بتبقي مش ملاحقة أو كده، طَب ما يعني ما جربتيش مثلًا تتعاملي مع الموضوع ده، يعني اتعاملتِ معاه إزاي وكده؟ وحتّة الهروب وديَّة لإن برضه الموضوع لو زاد كتي عن حدُّه هي هيقلب بمشاكل كتير.
بتخليني، إمم. إمم.

ماشي بُص، الترفيه الصحي باحس بيه، وهاقول إن هو عنده ترفيه صحي فعلًا، وإن أنا ب آآ، يعني إيه ب بافَرّح نَفْسي، باريّح نَفْسي، ب باغيّر جو أو كده لما أكون عاملة كل اللي عليَّ، أو على الأقل مِخَلّصة مهام اليوم، فاهم؟ يعني بن نظمت وقتي، عرفت أنا عليَّ إيه النهاردة فخلصته، فأنا كده فعلًا آمم، باكافئ نَفْسي يعني، بتبقى فكرة إن أنا باكافئ نَفْسي أكتر من إن أنا آآ مش حاسة إني باهرَب، لأ أنا عملت كذا، كذا، كذا النهاردة، وعملت كذا وخلصت كذا ورُحت وجيت.
إمم. آه حاجة زي إستراحة محارب كده.
بالضبط، فلأ، دلوقتي بَقى وقت إني أرتاح، حتى لو ساعة، نُص ساعة، مش فارقة، بس اللي هو إيه، أنا إرتحت، إديت لنَفْسي break، إني آخد نَفَس كده هادي، آكل حاجة حلوة، أسمع أغنيتين باحبهم، أكلم حد من صحابي، الحاجات دي كلها ب لما بتتعمل بعد مجهود، وتتعمل بعد فعلًا آمم، إنهاء مهام أو كده، آه بت
نشاط أو يوم المكان يوم مزحوم، فبتحسي بَقى بقيمتها بجد.
فدي تبقى فعلًا ترفيه، إن أنا كده باكافئ نَفْسي بحاجة عملتها، أو حتى بَقى في نهاية الأسبوع، آآ نهاية اليوم، يعني مش مش هتفرق الوقت إمتى، بس المهم إن هي بتيجي بعد فعلًا مجهود قوي وشاق، ومهام انتهت فعلًا، مش مَنظَر، فاهم؟ مش إنه خ
إمم، مضبوط، مضبوط، آه. زي ال لو في مثلًا شخص كان بيلعب رياضة وكده، و و و وكان متقّل شوية في التمرينة، وعمل مجهود اليوم ده، فبيروَّح مثلًا ينام، بيحس بَقى النوم بيحس بيه أوي، بيحس إن النوم جميل أوي، بيحس اللي هو النوم ده بيبقى مريح أكتر من أي نوم تاني شافه في حياته.
بالضبط كده، يعني عارف حتى نَفْس الشيء على موضوع الdiet يعني، مثلًا اللي بيعملوا diet، بييجي عندهم في يوم free، مثلًا وجبة free، بياكلوا فيها شوية براحتهم. فدي مكافأة، لأن هُم التزموا، لو ما التزموش، مش هيعملوا الوجبة الfree دي، عشان خاطر هُم عاكين بقية الأسبوع يعني، فاهم؟ ف هي كده.
إمم، بالضبط. إمم. بالضبط، آه، يعني هي حاجة بتيجي، بتيجي بعد الشُغلة أو المشقة. طَب أنتِ مثلًا، في أحيانًا يعني، في حاجة كده مثلًا بتحسي، اللي هو أنتِ مقفولة تمامًا، مش قادرة ترجعي من ال أ من حالة الهروب دي، أو إن أنتِ مش قادرة تشتغلي خالص. هل حسيتِ، أو ساعات بييجي لِك الإحساس ده، اللي هو أنتِ مش قادرة خالص، مش عارفة أنتِ تذاكري خالص، أو تعملي الشغل، ولما بتيجي لِك، بتساعدي نَفْسِك إزاي؟
بالضبط هو